อือ เราก็เดินเข้าไปทักเขาเลยค่ะ เพราะว่าเราไม่ได้อยากจะแอบมองแบบเนี้ย เราก็เลยเดินเข้าไปเลย เราก็ "อ้าว เป็นไง ทานข้าวหรือยัง? ผ่านมาแถวนี้เลยเอาขนมมาฝาก" นู่นนั่นนี่ ข โอ้โฮ สัญชาตญาณผู้หญิงนิดหนึ่งอะนะคะ เขา เขาก็ เขาก็เหมือนแบบอึ้งไปนิดหนึ่ง แล้วเขาก็เหมือน ผ ปึ้งกลับมาเป็นตัวของตัวเอง แล้วก็บอกว่า "อ๋อ ก็กำลังจะเดินไปทานเหมือนกันเนี่ย เพื่อน เพื่อนที่ทำงานนะ เนี่ยชื่อนี้นะ" เออ แล้วเขาก็แนะนำเราในฐานะที่แบบว่า "นี่นะ แฟนเรานะ" อย่างเงี้ย เอ่อ แล้ว แล้วเขาก็เหมือนแบบพยายามไล่เรากลับไปว่า แบบว่า "เออ เดี๋ยวกลับไปก่อนนะ เดี๋ยวตอนเย็นคุยกัน" อะไรอย่างเงี้ย เออ เราเริ่มรู้แล้ว <chuckles> เริ่มรู้เลย เริ่มรู้เลย ใช่ เพราะว่า เพราะเราไม่ได้เริ่มรู้เท่านั้น เพราะว่าพอเขากลับมาแล้วเราคุยโทรศัพท์กัน เขาก็เหมือนต่อว่าเราว่า "ทำไม? จะไปบริษัทเรา ทำไมไม่โทรบอกก่อน?" อะไรแบบเนี้ย เราก็บอก "อ้าว เอา เอาขนมไปให้อะ ยังมาว่าเราอีก ทำไม เพราะอะไร?" แล้วเราก็เลยเริ่มสงสัยค่ะ เราก็เลยเหมือนแบบว่า เริ่มไปตามดูใน เหมือนแบบสื่อ Social Media ต่าง ๆ ว่า อืม เขาถ่ายรูปกันบ่อยแค่ไหน? เขาไปงานของบริษัทกับผู้หญิงคนนี้แล้วเขายังไง หรืออะไร? จน จนเราก็เลยไปคาดคั้นถามเพื่อนคนเดิมของเขาอะ เพื่อนคนเดิมเขาก็เลยเหมือนแบบว่า ไม่กล้าบอกเรา แต่เราก็บอก "เออ" ใช่ เราก็บอก "เออ ไม่เป็นไร เรารู้แล้ว" เราใช้คำว่า เรารู้แล้วเลย <chuckles> หรือไม่รู้ว่าไง แต่ยังไม่รู้ว่า ง <chuckles> แล้วใช้คำว่า "เรารู้แล้ว" เขาก็เลย
อา ใช่ ๆ อา อ๋อ อืม อา เริ่มรู้เลย อา ไม่ ไม่ใช่เลย อืม อ๋อ มีการตอบว่า อ้าว! อือ ๆ โอ้ ครับผม <chuckles> ไม่กล้าบอก เฮ้ย จบ ๆ ๆ ๆ รู้แล้วเลย อ่า จบเลย <laughs> นี่ผม ค ผมขอถามย้อน ย้อนหน่อยว่า อา ตอน Social Media นี่ อันนี้คุณแบบว่า อ่า ค้นหาแหนบว่า Social Media ของคุณผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมครับ? หรือว่าของ ของแฟน?
อา ของ ของแฟนเราก่อน เราก็ลิงก์ไปที่ผู้หญิงคนนี้ <chuckles> เพราะเขารู้จักกันไง ฮึ
อ้อ เพราะ เพราะ เพราะ ครับผม เพราะว่าปกติเนี่ย เวลาที่เป็นแฟนกัน แล้วก็มี Social Media คือฟอลกันเนี่ย เขาก็อาจน่ะจะลงรูปแต่ อ่า แฟน หรือว่าจะลงรูปแต่ อะ คู่รัก ใช่ไหมครับ แล้วอันนี้ ข อันนี้เขาลงบ่อยไหม หรือว่าไม่ ไม่มีการลง?
ใช่ ๆ